Э, ну да.
Хорошо. А кроме, а, фей "Винкс", а, ещё был какой-то, может быть, э, герой основной из какого-то мультфильма, а, на которого, может быть, ты хотела быть похожей, или героиня, может быть, какого-то мультфильма?
Мгм. О, однозначно, это Бель из "Красавицы и Чудовище".
Это кто? Кто кто? Бель! Из "Спящей красави" <laughs> да да, из "Красавица и Чудовище!" <laughs> Конечно!
Слушай, я её обожаю. Причём вот как я уже во взрослом возрасте, я ещё не только я её люблю, но я её вообще и уважаю. Она такая крутая! <chuckles>
Да.
Она Ну, смотри, то есть, во-первых, она вся такая обученная. То есть она всё время с книжками по пот помогает своему папе, который там какие-то эксперименты делает. То есть девушка не глупая. И да, и, как бы, когда я была маленькая, ну, понятно, мне больше всего нравилось то, что она красивая, то, что она поёт. То есть я про эти моменты не думала. Но сейчас вообще думаю, какой классный персонаж. Вот там есть, например, такая сцена в мультфильме. То, что она
Н-да. Верно. Мгм, мгм. Да, да. О! Ну-ка, какая?
Да, сидит, читает свою книжку, никому не мешает. И вдруг вваливается какой-то мужик, Гастон. <laughs> Такой: "Здрасьте! Я красивый, ты красивая, давай жениться" <chuckles> И она такая Да, и она такая: "Чё? Пошёл отсюда, я лучше книжки почитаю". <laughs>
Мгм. <laughs> Ага. Давай жениться, ага, м. А. <laughs>
И это прям вообще уважение к ней. <laughs>
Уважение, да? <laughs>
Да, она знает себе цену.
Слушай, а он её любил, а? Как он показывал свою любовь в этом мультфильме? Напомни.
Но вот он никак ее и не показывал. Он просто, как, й ее поставил перед фактом, то, что я красавчик, и ты самая красивая. Так что ты, с лучше всех, а мне полагается самая лучшая, значит, ты должна быть моей женой. Давай, бросай книжки, начинай рожать детишек.
М. А, вот так, да? Вот так всё прямо было? Ничего себе.
Да! Вообще прямей некуда. Вот, и она
Ну, тут понятно, откуда могли пойти какие-то уже травмы.
<laughs> А почему травма? Вот это
<laughs> В общении с мужчинами, да? <laughs>
<laughs> ну, вот это вообще, мне кажется, пр прям про настоящий феминизм, что девушка, у нее какие-то свои, э, цели есть. Она хочет обучаться. Она хо у нее она хотела гулять по миру, путешествовать. И у нее стандарты такие, что если ты меньше, чем какой-то принц, то иди гуляй. <laughs>
Да, ты права. Мгм.